Alors, heu, mmh, mmh <clicks tongue> la critique de moi-même est très différente de la critique des autres parce que, heu, je suis, heu, très très critique surtout avec, heu, mon travail. J'essaye vraiment de trouver un peu toutes les failles pour, heu, ensuite améliorer. Hem, quand c'est la critique, heu, de quelqu'un d'autre, hem, j'essaye vraiment un peu de me détacher et hmm <clicks tongue> et heu, j'essaye de me dire: «Bon, je sais un peu, hem heu»
Ouais. OK.
je dirais ma vraie valeur et, heu ouais.
Donc, heu OK, ouais. L'échec du coup ne se, n n ne se ne se matérialise pas, on va dire, dans le regard, heu, des des autres? C'est un échec, c'est, c'est pour toi, heu, c'est selon toi en fait que ce serait une réussite ou un échec, peu importe les les dires des des autres? Mêm peu importe la personne? Alors même, heu, ta professeure ou un autre artiste, ça va pas, heu, tant t'affecter que ça?
Absolument. Absolument. Mmh. Mmh mh. Alors si c'est un autre artiste que j'admire, et bien là les choses vont un peu changer. Parce que c'est un c'est un regard d'un bon, d'un maître, d'un ex d'un expert, heu, mais justement à ce moment-là, je vais, heu, aller chercher encore plus, heu, pourquoi est-ce qu'il me dit ça, pour ensuite apprendre. Parce que c'est vraiment la seule solution pour, hem hem, évoluer dans ce dans ce milieu-là, et je bon, je pense que ça s'applique aussi dans la vie. Hem, mais heu, c'est vraiment essentiel, oui.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. OK. Ouais, donc tu prends les critiques comme, heu, quelque chose qui qui p qui pourrait t'aider en fait. Tu tu les, tu tu tu as déjà été vexé ou blessé? Alors, blessé oui tu en parlais, mais est-ce que tu as déjà refusé de de d d'entendre une critique, heu, qui, oui, aurait pu être vraie, mais juste parce qu'elle était trop, heu, bah trop vraie, justement, trop blessante?
Oui, ouais. Alors ça fait mal. Ah oui! Oui. Alors, heu, j'essaye un peu de différencier, heu, ce qui est vraiment blessant et ce qui, hem, ce qui est dit juste pour, heu, pour hem